Hello, chào bạn!
Hello, mình cũng chào bạn! Ờ. <chuckles>
À, rất vui hôm nay được bạn nha!
À, vâng, mình cũng chào bạn, ờ, rất nhiều. Thì, kiểu như, hôm nay mình hơi bị buồn ngủ tí á. <chuckles>
<chuckles> Ngày hôm nay của bạn như thế nào?
Rất buồn ngủ!
<laughs> Ủa, vậy hả? Ơ, thì à, ờ, ờ, hổng biết là bạn có biết một cái ngôn ngữ nào hông, cái ngoại ngữ nào hông?
Đúng vậy. Ừm. Có, thì mình cũng có biết về ngôn ngữ ấy. Mình, ờ <chuckles> tiếng tiếng, ờ, tiếng Anh ấy, bạn có biết không?
À, mình cũng biết một ít về tiếng Anh, nhưng mà bạn nghĩ sao về việc học, ờ, ngôn ngữ từ nhỏ?
À! Thì mình nghĩ nó học ngôn ngữ sớm từ nhỏ ấy thì nó có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển, mấy đứa trẻ, kiểu ừm, ừm
Ừm. Ờ. Đồng ý ý. Có nghĩa là khi mà bản thân, à, mình thấy những đứa nhỏ khi mà nó tiếp xúc, nó học với cái, ờ, ngôn một ngôn ngữ từ nhỏ biệt là tiếng Anh những ở những lớp mầm mầm non á là tụi nh được làm quen với tiếng Anh rồi thì cái phát triển của nó sẽ nhiều hơn, cao hơn những đứa trẻ mà hông được tiếp với tiếng Anh. Ờ.
Đúng vậy. Đúng vậy. Ừm. Đúng vậy. Thì đúng vậy. Kiểu ừm. Ừm, à. À! Đúng. Đúng. Kiểu như là do cái khả năng tiếp thu ấy của mấy đứa nhỏ, tiếp thu âm thanh với ngữ pháp cũng hơi tốt, khá là tốt ấy. Kiểu như n kiểu như là ờ, đúng không? Với lại có thể phát triển được kỹ năng nhận thức nữa nè. Vậy
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. À, có nghĩa l à, khi mà tụi nhỏ nó được học ngôn ngữ từ nhỏ, học tiếng Anh, cụ thể tiếng Anh đi, thì cái phát âm của nó sẽ sẽ khá là, à, nhạy bén, nghe cũng được cải thiện hơn.
Đúng, đúng vậy. Đúng, đúng vậy. Nghe đúng vậy, nghe như mấy người bản xứ luôn, yeah.
Ừm, đúng rồi. Thì hổng ừm, thì khi cái việc mà, ờ, đứa nhỏ nó học, ừm, ngôn ngữ từ nhỏ đi, cái cái việc mà, à, nó sẽ khắc phục được cái việc mà giống như mình hiện tại đi, mình nghe và mình nói hông có chuẩn
Ừm. À.
hông chuẩn như người là bản ngữ. Thì cái việc học từ nhỏ của tụi tụi nhỏ có thể khắc phục được cái điều này.
Ờ. Ừm.